OK et c'est des livres, quoi, sur le développement personnel? Ce sont des romans? Qu'est-ce que c'est? De ah, de tout, d'accord.
Mmh. Tout! Tout ce qui m'intéresse, ça dépend ce qu'il y a en ce moment. En ce moment, par exemple, je suis sur un truc heu, d'assassinat, un roman d'assassinat donc le matin voilà, un polar. Donc heu, ouais, non j'aime bien, ça me j'en avais besoin en fait, heu, j j'avais trop de choses à gérer, j'arrivais pas, après l'arrêt, après le après avoir été licenciée, après ci, après ça, enfin non, j'arrivais plus. Donc j'ai juste trouver des trucs en fait et ça m'a fait du bien.
D'accord, un polar. Très bien. D'accord, très bien.